Đối với mình á thì mình nghĩ là ta từ chối là cái mặt mình xị xuống liền à, <laughs> đâu có vui được. Ý là mình ngồi, ý là mình cứ lúc nói chung mình cũng im lặng, tức là mình, ờ tại vì mình cũng nghĩ á tương tương tương lai á, ý là cái thực sự mình muốn á thì, ờ, nên nên ý ý ý là cái cái mục đích cuối cùng của mình á nó làm cho mình, ờ, bình tĩnh lại, nên nên nên nên là mình mới dám hỏi cái câu là, ờ, "Bây giờ thầy muốn tui thay đổi cái gì? Thầy muốn tui bổ sung cái gì?" Nhưng mà nhưng mà mình nói cái giọng nhỏ nhẹ nghe, chứ hông phải là, kiểu như là, không phải là: "Bây giờ thầy muốn cái gì? Hoặc bây là giờ mày muốn thay đổi cái gì, tui muốn làm cái gì?" Ừ, kiểu giống như vậy đó. Ừ, rồi xong rồi thầy cũng mới nói với mình một cách chân thành. Ừm, rồi xong rồi mình mới mình nói mấy câu giống như trong phim vậy đó: "Hẹn gặp thầy lần sau nha!" <giggles> Ừ, đúng rồi, cái kiểu như vậy, kiểu giống phim ghê, ừ.
Ừ, đó. Ô kê. <laughs> Hông phải nạt ổng, <laughs> hổng phải tức giận, ừ. Ô kê, <laughs> thầy hãy đợi đấy! <laughs> Ờ, nhưng mà vậy cũng tạo ấn tượng cho người thầy đó nè, vậy lần sau bạn có gặp lại thầy ấy hông? Hay là lần sau bạn lặp gặp người khác vậy?
Nhưng mà kỷ niệm rất giá ừm. Đúng, đúng rồi. Hông gặp người khác nhưng mà cũng cùng chung cái trường đó, <laughs> cũng hơi tiếc. Nói chung là ừ, <laughs> cho giống phim luôn á, kiểu vậy. Mà tại vì tại vì trường mà người ta sẽ luân chuyển, ơ, giáo viên để phỏng vấn ở những cái trường khác nữa, đâu phải đâu trường mình đâu. Rồi xong cái, ơ thì cũng đăng ký cũng hên, thí dụ như là tại vì, à thí dụ mà cái cái người trước, đúng hông? Có thể người ta sẽ có định kiến với mình, người ta sẽ không chấm mình đậu, nhưng mà cái người sau á, thì người ta giống mình, ờ ừ. <laughs> Lần lần sau, ờ, ý ờ, đúng rồi, thì cái cái người mới á, ý là có cái nhìn mới, rất là mới mẻ về mình, và cái hồ sơ của mình lần này đẹp hơn lần trước, nên là mình rất là tự tin và đạt được. Ừm.
Rồi, tiếc nha! <chuckles> Ừ, cái đó mà gặp thêm ông đó nữa, ừ, chắc hay lắm á! Ừ, đó. Đồng ý. Chính xác luôn! Là lần sau sẽ chấm khó hơn là chắc chắn rồi đó, hổng có nói gì hết á, đó. Mình hiểu. À, bạn ơi, vậy theo như bạn nha, có phải cái sự tự tin cũng là một cái chìa khoá để vượt qua sự, ờ, sợ bị từ chối không?
Mình cũng có đó, ý là tự tin nhưng mà tự tin phải có cơ sở kìa. <laughs> Ừ, ừ, nó phải có cái gì đúng rồi.
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Tự tin phải có cơ sở chứ tự kinh mà hổng có cơ sở là tự cao nữa, đúng hông? Đó, đó.
Đúng rồi, đúng rồi, phải có cái gì để tự tin. Thì, ờ, mình cũng ráng là ráng học, ráng ráng làm cái gì đó để có, gọi là, một chút thành tích để mình có thể là tự tin vào năng lực của mình, chứ mình đi nộp với hồ sơ trống không như lần lư lần trước á, thì, ờ, tất nhiên ừ, ừ, ừ. Ờ, xong, kiểu như, ông thầy ổng nói: "À, học điểm cao nghe!" Nói: "Ừ, cảm ơn nghe!" Rồi xong ổng hỏi: "Có tham gia gì hông?". Hông, biết gì giờ. <laughs> Rồi xong rớt luôn, đi về, ừ. Ừm.
Ừ, mà tự tin không, <laughs> hông có được rồi. <giggles> Mình hiểu. Vậy thì Nói về, à, sự tự tin á, là một cái, a, tâm lý rất là khó người đạt được nè. Thế thì trước khi mà bạn làm một cái việc đó gì đó á, bạn có, gọi là, chuẩn bị tâm lý hoặc là chiến thuật cụ thể nào để đối mặt với sự sợ từ chối này hông?
Ừm, đúng rồi, ừm.

Ờ, ừm. Thật ra nhiều lúc mình nghĩ á, cơ hội thì cơ hội để để được cái gì, để được cái người đó hay sao? <laughs> Nhiều lúc mắc cười, ý là, ờ, nếu nếu như mà bây giờ tại vì, à, lúc trước mình đã bị từ chối rồi nên là tới giờ nỗi sợ vẫn còn, nên là nhiều mình ừ, nhiều nhiều lúc nhiều ờ, ờ. À. Không.
Ờ, đấy. Ám ảnh một rồi. <laughs> Ừ, bạn kể là cái lần đó bạn bị bị từ chối như thế nào cho mình nghe đi, là có phải bạn cũng chuẩn bị này kia kỹ càng lắm, bó hoa này kia hay sao hông?
À, hông, mình hông dùng nước hoa gì hết, ý là mình, ờ ý là kiểu như mình mình hay áp dụng mấy cái chiến chiến thuật trong học tập của mình để mình tiếp cận đối đối đối tượng vậy đó. Ý là mình cũng, ơ, tiếp cận kiểu, a, a, chung sở thích này nọ, hoặc là nói chuyện này nọ, hoặc là khuyên nhủ này nọ, tạo tạo cái sự gắn kết về tinh thần này nọ. Nhưng mà cuối cùng <laughs> cái lúc mà nói ra để có sự một cái sự gắn kết nó sâu sắc hơn thì người kia không đồng ý, người kia chỉ nói là thôi, chỉ muốn như vậy thôi, muốn làm bạn thôi thì đã vui rồi. Ờ, ừ, ờ, và xong ô kê.
Ừm. Ờ. Trời ơi, đau đớn! <laughs> Nhưng mà cái lúc bạn nói ra là bạn nói ở trên mạng xã hội, hay là gặp mặt trực tiếp nơi đông người luôn?
Ừ, gặp mặt gặp mặt trực tiếp nói luôn á, tại vì cũng hay, a, tại ừ, tại tại vì biết sao hông? Tại mình hay có kiểu trong đầu mình có hay hệ có hiện mấy cái công thức á, thì mình cứ, a, làm theo cái công thức của mình là cứ gặp mặt thường xuyên, gặp nhau càng nhiều, nói chuyện càng nhiều sẽ c sẽ càng tỉ lệ chính xác càng cao. Nhưng mà có thể là mình mình thả câu chưa đúng thời điểm chẳng hạn. <laughs> À, hông đâu, thư viện thôi, ý là kiểu giống ngồi ở thư viện. Kiểu, hẹn lâu lâu ý là lúc nào cũng hẹn học bài hết trơn á, ý là học bài nói chuyện này chuyện kia. Thì cái bữa đó học bài xong cái lỡ miệng nói ra luôn, nhưng mà chắc cũng, a ờ, nói chung là chắc, a, do tính toán nhầm. <laughs> Ô kê, mở miệng ra là thôi là bị từ chối luôn. Ý là nói là "Thôi bây giờ cứ tiếp tục học vậy đi, <laughs> bây giờ nếu mà làm người yêu thì khó học lắm." Ê, cứ b bạn nói là "Bây giờ nếu làm người yêu ấy thì khó khó khó đi học bài chung lắm, bây giờ cứ như vậy đi, hai đứa học vậy nó mới hiệu quả nè." <laughs> Rồi xong rồi cứ tiếp tục học thôi.
Trời! <laughs> Đúng rồi, thường thường hay vậy. Ơ, nhưng mà mưng mà lúc đó là chỗ đó đông người hông bạn, có nhiều người nhìn bạn hông? Ờ, hợp lý! Chết, lỡ miệng thiệt hông bạn? <laughs> Ừ, đó. <laughs> Ôi, bạn ơi! Đồng ý. Là người ta sẽ đặt cái ưu tiên cái việc học của người ta lên trên bạn á, đúng hông? Nhưng mà sau khi bị từ chối như vậy thì bạn có còn, gọi là, chơi chung, học chung bạn ấy nữa hông, hay là sau đó thì bạn ấy cũng có bạn trai luôn?
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, nên mình cũng hiểu, ừm. À, còn chứ, ý là còn cái người đó tới giờ vẫn chưa có người yêu. Mình cũng vậy, mình cũng chưa người yêu luôn. <laughs> Cái kiểu như là thí dụ như mình thích người nào mà người m ý là cũng cũng rất là khó để mình thích một người, kiểu như vậy á. Tại vì phải có sự gắn kết này nọ hoặc là có cái gì đó nó chung chung. Ý là tới tới hiện nay đúng rồi, tới hiện nay ừ. <laughs> Ờ.
Ừm hưm. Mình hiểu. Phải tốn thời gian rồi đó. Đó. Kiểu như kiểu, có phải là, kiểu như, trong đầu bạn lúc đó là bạn sẽ không bao giờ gặp được một cái người nào mà hợp bạn đến như vậy nữa, đúng hông?
Ờ, chắc chắc vậy á, kiểu như, bây giờ hai người cũng làm chung ngành, nói chung là nhiều điểm chung lắm, nhưng mà chưa tới được với nhau. Thì cái lý do là công việc chưa thật sự là tới mức đạt được ổn định mà hai người mong muốn. Thì chắc như vậy, ừ. Ừ. <laughs> <sneezes>
Mình hiểu. Nhưng mà nhưng mà liệu bây giờ, à, nếu mà cho bạn làm lại một lần nữa bạn có sợ bị từ chối hông?
Ờ, sợ đó. <laughs> Sợ chứ, trời ơi! Ừ.
Ừ, đó, <laughs> thì giờ sao? Thí dụ nha, ngày mai hoặc là tuần sau bạn phải đối mặt với người đó để mà nói ra những lời trong, à, trong lòng trong lòng bạn thì bạn sẽ chuẩn bị như thế nào?